Kak, jadi kan aku tuh lagi hobi-hobinya main padel nih Kak. Terus sekarang itu udah mulai sekitar 1,5 bulan terakhir gitu lah ya. Nah, sekarang lagi sering-seringnya main nih, gitu Kak. Nah, tapi kadang, eee, di, e sekarang-sekarang ini aku ngerasa, eee, "Ini aku mainnya keseringan enggak ya, olahraganya?" Terus, "Kayaknya waktu istirahat aku, mungkin kurang nih dengan intensitas seperti ini," gitu Kak. Nah, sebenarnya aku pengen tahu sih, apakah, eee, yang aku lakukan sekarang ini, eee, terlalu sering atau sebenarnya udah cukup, gitu ya. Karena, mungkin kalau bisa dibilang sekarang tuh dalam seminggu, aku ma olahraga mainnya 5 kali, istirahatnya 2 hari, gitu Kak. Nah itu aku pengen minta saran dan pendapat sih Kak, mungkin kalau Kakak lebih tahu gitu ya, soal ini, eee, aku minta sarannya sih, Kak.
Oke. Oke, baik, sebelumnya sih aku makasih ya, Kak, ya, udah mau sharing nih ke aku soal, eee, sedikit keraguan Kakak nih, tentang lebege apa, lebih banyaknya latihan gitu ya, eee, main padelnya, e daripada istirahatnya, gitu, apakah itu normal atau gimana, gitu kan ya? Dan, sebenernya sih itu, eee, aku bilangnya juga kayak, itu wajar sih, wajar kalau Kakak tiba-tiba merasa, eee, tiba-tiba bingung, gitu kan ya. Tiba-tiba bingung, eee, apakah ini benar-benar, aman enggak ya. Oke enggak ya dengan waktu yang sesering ini untuk bermain padelnya, gitu kan ya. Apalagi dengan Kakak bilang tadi, 5 hari, entar main padelnya 2 hari istirahatnya, gitu. Eh, sebelum aku coba nanti kasih masukan nih, Kak, kalau aku boleh tahu, eee, Kakak, eee, aktivitasnya selain padel apa? Apakah ada aktivitas utama yang Kakak lakukan juga? Atau memang, eee, memang fokus hanya bermain padel atau gimana Kak?
Olahraga. Mhm. Iya. Wajar ya? Mhm. Iya iya. Mhm, betul. Oh. Maksudnya, eee, olahraganya atau aktivitas di luar olahraga, Kak?
Aktifitas di luar Kakak mungkin mungkin ada kerja atau gimana, gitu kan.
Oh. Iya ya. Kalau sehari-hari sih, pastinya kerja sih, Kak. <clears throat> Jadi, eee, s eee, pagi sampai sore itu aku, eee, kerja rutin kayak biasa. Nah, padelnya itu aku sempetin sih, kadang seringnya sih, eee, setelah kerja, gitu ya, malem atau kadang kalau ada waktu di pagi hari, ada yang ngajak main pagi, eee, aku join, gitu. Dan kalau weeke kalau weekend juga heeh, kalau weekend aku biasanya ngambilnya, eee, Jumat malam atau Sabtunya, gitu.
Oke. Oh. Iya sih, paham sih. Oke, sih, ya. Aku sih paham sih, wajar juga sih, kadang memang, eee, padel itu memang salah satu olahraga yang cukup favorit ya, belakangan ini ya, banyak heeh, digemari banyak nih, gitu, dan apalagi memang padel juga salah satu olahraga yang bisa banget untuk, eee, sosialisasi dengan relasi, gitu kan ya, menambah temen juga dan itu sih positif banget sih, Kak, bagus banget sebenarnya, eee, tapi, eee, sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, kira-kira
Adiktif ya, Kak, ya. <laughs> Mhm. Betul. Mhm.
Untuk Kakak tidur nih kualitasnya, itu berapa lama, dan seberapa nyenyak Kakak tidur tiap malamnya, kalau aku boleh tahu?
Heeh. Oke. Nah, itu pertanyaan yang menarik, Kak. Karena, eee, semenjak aku main padel ya. Kak, kayaknya tidur aku lebih, eee, enak deh, lebih berkualitas, karena kadang capek, gitu ya, capek, terus malemnya tidur lebih cepet dari biasanya. Misalnya kan aku kadang suka begadang ya karena kerja, Kak. Ini kadang jam 10:00 udah tidur, atau bahkan lebih cepet lagi gitu, terus bangunnya juga lebih pagi gitu, Kak. Jadi memang ada pengaruh positifnya ke, eee, soal tadi ya, pola tidur aku, gitu.
Oke. Oke oke, menarik sih. Wah, itu keren sih, eee, ada dampak yang positifnya Kakak rasakan sih, sebenarnya itu good news, ya, bagus banget. Nah, terus juga kalau aku boleh tahu lagi nih, Kak, misalnya kira-kira ada enggak orang di sekitar Kakak, misalnya keluarga terdekat deh yang pernah, eee, misalnya untuk membahas ini, eee, seringnya Kakak bermain padel mungkin dari keluarga pasangan mungkin, orang tua atau siapa?
Mhm. Ah, oke. Oke. Kalau dari pasangan dari istriku sih, dia bilangnya, eee, "Main padel terus sih," gitu. "Main mulu tiap hari," gitu kan. Tapi kalau dari anakku, anakku sih support banget, ya. Maksudnya dia seneng, gitu ya. Dia kadang bahkan ikut main juga, gitu. Dan kalau dari temen-temen terdekatku juga support, gitu. Karena, ya sebenarnya positif juga kan, Kak, selain olahraga, sehat, terus membangun relasi, jadi kenal banyak orang, gitu kan. Nah, jadi yang siapa tahu bisa berguna untuk networking, gitu, Kak. Jadi, <coughs> sejauh ini aku masih ngelihat lebih banyak positifnya lah, gitu. Cuman tadi aku lebih ke concern-nya adalah, eee, gimana nih menyeimbangkan, eee, supaya normal, enggak terlalu sering, tapi juga enggak terlalu jarang, jadi pas, gitu, Kak, antara padel sama istirahatnya, gitu.
Oke. Oke. Oke. Baik. Aku sih udah sedikit ya, sedikit banyaknya dapet gambaran juga nih dari cerita Kakak, barusan, kalau ternyata padel ini juga, memang selain buat tubuh, manfaatnya juga luar biasa banyak sih. Bener banget yang Kakak, bilang tadi, eee, untuk keluarga, eee, untuk kesehatan tentu, juga ada efeknya. Tadi juga Kakak, bilang buktikan dengan tidurnya udah ada nih dampaknya. Yang kedua memang relasi itu pasti bakal ada banget di dampaknya gitu kan ya. Apalagi, dengan sekarang itu di kota-kota besar juga itu sudah menjadi hal yang sangat digandrungi lah oleh banyak orang, gitu kan dan memang sebagai heeh, sebagai tempat yang yang bagus banget sih untuk relasi dan barangkali mungkin ini sih Kak, yang bisa Kakak, lakukan untuk bisa menyimbangkannya itu dengan eee, mungkin istirahat Kakak, gitu kan ya, adalah memang bikin jadwal itu yang seefisien mungkin sih Kak, efektif dan juga efisien sih Kak, gitu ya. Heeh, dan memang kalau misalnya Kakak, nih bermain padelnya itu eee, durasinya cukup lama misalnya misalnya mungkin ada nih beberapa momen durasinya lama, mungkin bisa dicoba dipangkas sedikit, pangkas sedikit gitu kan ya, karena memang Kakak, kan bilang cukup rutin nih ber bermain padelnya hampir tiap hari gitu kan ya, walaupun ada tuh ada jedanya 2 hari gitu kan ya. Karena dengan Kakak, udah beraktifitas dari pagi sampai sore kan, itu juga memforsir tenaga, gitu kan ya. Nah, ya pasti juga eee, memang awalnya dampaknya, memang ada bagus sih sekarang, gitu kan. Tapi kan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari gitu kan. Ya mungkin enggak ada salahnya Kakak, coba untuk mengatur ritmenya aja, waktunya. Kalau mis misalnya Kakak, bermain 3 jam, ya udah Kakak, pangkas aja main 2 jam setelah itu, gitu kan. Itu gimana Kak, udah pernah Kakak, coba belum?
Mhm. I Benar Kak. Banyak banget yang main. Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oh. Iya. Mhm. Iya sih, benar. Oh. Iya iya. Mhm. 2 jam gitu ya. Oke, iya iya iya. Itu saran yang bagus banget sih Kak, eee, aku kadang suka ini ya, suka lupa waktu, gitu. Kadang keasyikan main tiba-tiba, loh udah 3 jam aja, gitu kan. Padahal harus dijaga juga tuh Kak, ya. Maksudnya waktunya, karena jangan sampai kecapekan, karena kan besok harus kerja lagi, harus ngurus keluarga lagi, gitu kan, perlu energi juga, gitu. Jadi, memang sih Kak, itu valid sih dan kayaknya bisa sih Kak, aku mulai redam sedikit lah ya, waktu bermainnya, jadi eee, bisa mencapai lebih keseimbangan, gitu.
Nah. Oke. Nah, mungkin juga ini juga, eee, dan juga perlu Kakak perhatiin nih, barangkali ini juga bisa menjadi acuan Kakak gitu kan ya. Kakak juga harus tahu, eee, misalnya warning tubuh kalau misal Kakak lagi enggak fit banget hari ini, ya mungkin, eee, di-cancel dulu jadwalnya gitu kan ya, padelnya segala macem. Iya, soalnya kan itu juga akan beresiko ya nantinya kalau misalnya dalam kondisi tidak fit olahraga padel kan juga cukup, eee, banyak bergeraknya gitu kan, Kak. Nah heeh, takutnya kalau kita lagi kondisi sakit kan berbahaya. Nah, mungkin seperti itu bisa diperhatikan. Ya, mungkin kalau misalnya waktunya juga sih, Kak, kalau memang bisa waktunya lebih lebih, paling banternya itu sore itu lebih bagus sih, gitu kan ya. Karena kan memang harusnya malam tuh kan harus istirahat tuh, Kak. Nah, kalau Kakak bisa istirahat malam juga pas, ya udah sih sebenarnya itu bagu bagus-bagus aja sih, gitu, Kak.
Jangan dipaksakan ya. Mhm mhm. Banyak, heeh. Iya iya. Oke. Sore ya, hmm. Iya. Oke, jadi iya, sih, Kak, tadi juga ini ya supaya enggak cedera, supaya enggak nantinya malah sakit gitu kan kayak kecapekan. Iya iya iya, oke oke. Oke deh, Kak, nanti aku langsung terapkan deh saran-sarannya gitu ya. Dan ini sih, eee, semaya mudah-mudahan aku bisa jadi lebih seimbanglah ya membagi waktu antara padel dan lainnya.
Benar. Oke, siap. Sa aku sih senang ya Kakak akhirnya udah bisa merasa lega juga, Kakak juga bisa, eee, mem-planning kan mungkin ke depannya bisa menyeimbangkan nih antara latihan Kakak dengan waktu istirahatnya sambil pemulihan tubuh, gitu kan ya. Semoga mudah-mudahan, eee, saran tadi bisa berguna dan bermanfaat ya, Kak, buat Kakak.
Iya, Kak. Terima kasih banyak loh, Kak, udah mau dengerin sama udah ngasih saran-saran yang valid semua tadi bagus-bagus semua. Nanti aku cerita lagi progresnya, Kak.
Oke, Kak, makasih banyak juga dan sampai jumpa ya.
Oke. Sampai jumpa.